Sì.
Perché, okay, sei chiusa in casa, però magari, cioè puoi non so puoi fare qualcosa, no, puoi fare un po' di movimento in casa, s
Mh-mh. Ah no, no, certo effettivamente è anche una questione di mentalità, sì.
Eh, sicuramente Chi ha delle case molto piccole ha sofferto tanto, cioè mi vien di pensare, no. Però per dirti noi, ehm, di di reale chiusura abbiamo avuto pochissimo
Mh-mh. Eh certo, certo. Mh-mh. Sì. Mh.
ehm, solo il periodo in cui, diciamo dal nord solitamente venivano giù a fare il lo spring break, quindi avevano chiuso le spiagge e tutto.
Mh-mh.
E noi in quel periodo, ricordo, ehm, facevamo ginnastica nel parcheggio <chuckles> del nostro del nostro e ci facevamo le cenette romantiche sopra sì, ehm, al tetto del parcheggio, che potevi salir con la macchina fino su, siccome nessuno ci andava perché era un caldo infernale di giorno, quindi nessuno parcheggiava la macchina lì, noi andavamo di sera e avevamo una macchina col cassone, presente? Cioè tipo sai quelle jeeppone americane col cassone dietro e mettevamo tipo un tavolino lì e mangiavamo la pizza lì. Ehm, avevamo il nostro ristorante su sul tetto. Sì, cioè dipende come la prendi.
Sì. Mh-mh. <giggles> Sì Dai! Mh-mh. Sì. Sì, sì. Mh-mh. Che bello. Mh-mh. No, no, assolutamente dipende da come la si prende, ecco. Io se faccio il confronto con magari dei miei amici, noto la differenza. Ci son persone che veramente sono vissuti malissimo, persone che sono anche cadute in depressione e vabbè chiaramente, okay, non mh. Sì, io mi ricordo anzi che il periodo lockdown è stato il periodo della mia vita in cui mi sono allenata di più guarda, a volte dico che era il mio prime <chuckles> per dire quindi, cioè mh-mh.
Ma è gente che non hai mai avuto problemi, secondo me. Mh. Eh, vedi? Sì, sì. Vero, è vero.
Mi sembra strano a dirlo perché vabbè, okay, però alla fine era veramente una questione di mentalità eh, chiusa in casa quindi per me era tipo okay, la uso come un'opportunità per fare qualcosa così non esco fuori di testa, capito? Quindi
Io lo ricordo, che in quel periodo lì ho studiato, ho preso un master con il MOMA, sai sai il museo d'arte di New York?
Mh-mh. Sì! Oh dai.
Eh, ho preso un master al MOMA in quel periodo lì, sì, perché ho visto che c'erano dei corsi gratuiti e se avevi già u un bachelor, quindi mi sono iscritta e ho ho fatto un master di di via mhmm, sì, vittoriana tipo.
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Bene ecco vedi? <giggles> È stato un periodo di produttività per alcuni di noi, per altri mh. No, no assolutamente assolutame poi ecco chiaramente cioè, andar uscire all'aperto come stavamo dicendo è la cosa ideale da fare, però, nei momenti in come la pandemia in cui questa cosa avviene meno, magari sfruttare l'occasione per fare qualcos'altro. È fattibile sì, sì.
Sì. È stato molto Sì, ma

Senti, io ci son cose che ho imparato a fare che non voglio non voglio più rifare, cioè ho imparato a fare i croissant. Non li farò mai no, no, non si può, non si può. Eh, ho fatto i croissant. Provai questa ricetta di croissant tipo con il miele, mi ricordo, e cioè li faccio, penso vabbè non vengono bene, sono venuti benissimo. Hai presente proprio sembravano di pasticceria, ehm, vabbè mio marito tipo ne mangiava 8 al giorno. Ho detto: "No, no basta non li faccio mai mai più, perché diventavamo 2 ciccioni che non usciam più dalla porta di casa", mh.
Ah. Oddio. <giggles> Davvero, guarda. Mh-mh. Mh-mh. Sì. Mh. Mamma mia. Mh. <chuckles> Guarda, io da persona che teme le ricette di lievitati, ehm, qu ogni volta che vedo la ricetta del croissant, è tipo una di quelle cose che penso sempre non riuscirò mai a fare nella vita, ma perché mi sembra troppo un processo complicato quindi, mhmm, eh.
Esatto, io pensavo la stessa cosa. Mh. Ho detto: "Non ce la farò mai, non riuscirò mai", e invece, eh, son venuti fuori talmente bene, poi ne avevo fatto un sacco di impasto, così ne ho regalato un po' ai vicini e non sapevo più cosa fare, perché ne ho fatti tipo
Mh. Mh. Eh. Mh-mh. <chuckles> Vabbè avranno apprezzato molto, io avrei apprezzato. Mh-mh. Ah.
Non ne ho fatti 3, ne avrò fatti tipo 60, così più la prova, eh. E quindi, io sono intollerante al glutine, non dovrei mangiarli. Mio marito mio marito, ehm, quando vede quelle cose lì non si tiene, e quindi
Mh. Mh-mh. Ah. <chuckles> Sì, <chuckles> d magari prima o poi proverò, però con qualche assistenza. Dai magari un qualcosa
vabbè. È così, è così. Quindi meglio le passeggiate insomma, ecco.
Sì, sì, meglio le passeggiate, assolutamente. Sì, sì, aiutano ecco, se sei una persona insomma che fa fatica a ad essere un po' più attiva a livello fisico, nel senso, non so, allenamenti, palestra, cioè la passeggiata sai, anche se ti riservi un tot minuti al giorno, secondo me è perfetta, quindi
Meglio sicuro. Sì.